Ah, ouais, écoute, heu, là, heu, je voulais te parler de quelque chose, heu, qui me turlupine un peu, c'est que, heu, tu sais, heu, j'ai déménagé, heu, il y a 2 ans, heu heu, voilà dans la Drôme provençale et heu, tu sais avant j'habitais à Paris.
Ok. D'accord.
Heu, voilà, j'ai habité pendant 6 ans à Paris et heu, du coup, je me suis fait plein d'amis et heu, particulièrement un ami vraiment que que j'adore et heu, c'est vrai que, heu, bah, j'ai du mal, hem, à à à gérer en fait, heu heu, cette séparation. Heu, bah, particulièrement avec lui parce c'est vrai qu'on était quand même assez proches et heu et du coup bah, je me sens un peu triste et en même temps ben, heu, je sais pas trop comment faire pour, heu, voilà essayer, heu, vraiment bah, de garder ce lien, heu heu, intact et puis, mmh, vraiment de de garder voilà cette amitié forte en fait entre nous.
Ouais ben écoute, je je suis désolée que ça ça t'arrive, hem, enfin en tout cas que que ton déménagement, heu, sur ce point de vue-là, t'affecte. Parce que c'est vrai que c'est jamais facile de de tu vois? Construire des amitiés, hem, construire des relations proches avec les gens et heu et de devoir se séparer, comme ça. C'est ouais c'est pas facile, hem est-ce que vous arrivez enfin aujourd'hui finalement parce que tu me dis que ça fait 2 ans que tu as déménagé. Est-ce qu'aujourd'hui, heu, tu pourrais me décrire un petit peu qu quelles sont vos relations, heu, est-ce ce que c'est hebdomadaire? Est ce que c'est mensuel? Heu, co comment vous communiquez, et cetera?
Mmh mh, oui. Heu, bah, c'est vrai qu'au début, heu, on s'envoyait quand même pas mal de messages, pour vraiment, heu heu, bah, garder ce lien et hem, voilà. Vraiment garder aussi des nouvelles de chacun, hem, et puis, heu, c'est vrai que, heu, au début aussi, je j'ai fait pas mal, heu, de déplacements à Paris pour, heu, essayer de revoir, heu, tout le monde. Mais c'est vrai que, bah, au bout d'un moment, je pouvais pas tout le temps faire aussi les déplacements, quoi. Donc heu, j'ai aussi mon quotidien, heu heu, ici, heu, à à gérer. Donc hem donc heu, au final je me suis un peu, heu, essoufflée et heu et on s'écrit de moins en moins. C'est vrai que, heu, là, heu, aujourd'hui, heu, ça va peut-être on peut-être qu'on va s'écrire, heu, 1 fois, tous les 2 mois, quoi donc heu, c'est vrai que je trouve que c'est pas beaucoup.
Bah oui. Ouais je vois, ouais. Ça te qu'est-ce que tu tu ressens par rapport à la situation? En fait, heu, là, c'est plutôt de la tristesse, heu. C'est est-ce que tu lui en veux aussi, finalement? Ou tu t'en veux à toi de pas garder ce lien? Heu, qu'est-ce que tu ressens?
Mmh. Heu, bah, c'est vrai que, ouais, je ressens un petit peu, heu, de la tristesse, heu hem, par rapport à la situation. Heu, de la déception aussi, parce que, heu, voilà, c'est vrai qu'il faut faire des efforts, heu, chacun de de notre côté, pour essayer, ben, d'entretenir, heu, l'amitié, heu, voilà, malgré la distance et hem, un peu de nostalgie aussi, heu, qui qui se mélange, parce que c'est vrai que, bah, je repense à à tous ces bons moments qu'on a vécus. Heu heu, voilà, ouais.
Mmh. Bien sûr. Non, mais oui, oui. C'est c'est vrai que ce mélange, finalement, de de sentiments, il est assez compréhensible. Hem, qu'est-ce que tu voudrais en fait, aujourd'hui? Est-ce que tu te verrais, heu, avoir, heu, f et oui et lui de son c enfin j'ai plein de questions du coup, mais lui de son côté, hem, tu penses qu'il ressent les choses de la même façon ou tu penses que, heu, finalement, il s'éloigne aussi, heu, mmh de façon, tu sais, heu, conjoncturelle? C'est-à-dire, heu, juste par rapport à la situation, quoi. Comment tu ressens? Ouais.
Bah, c'est vrai que, mmh. Je lui ai pas trop, heu, demandé directement, heu, voilà, ce qu'il ressentait, heu, sur cette situation mais heu, moi, j'ai la sensation, heu heu, que comme il a beaucoup d'autres amis aussi à Paris, que peut-être, heu heu, bah, il a tendance à m'oublier et à se concentrer sur ses autres, heu heu, proches, en fait et heu, moi, à l'inverse, heu, comme j'ai peu d'amis, hem heu, voilà dans la Drôme. Heu, bah, peut-être que moi, je suis plus concentrée, finalement, sur notre relation. Heu, donc heu, j'ai la sensation- mais après, c'est peut-être moi qui interprète, hein, heu, que, hem il y a un déséquilibre aussi, heu, dans notre lien d'amitié, qui est que moi, je m'investis peut-être un peu plus que lui.
Mmh. Ouais. Ouais. Bien sûr. Mmh mh. OK, je je vois bien la situation, et heu, effectivement ça ça peut paraître, heu, enfin, c'est c'est compréhensible, hein. C'est vrai que, finalement, tu vois, c'est souvent plus facile, heu, dans des grandes villes comme ça de rencontrer du monde. Heu, en général, les liens sociaux heu, sont sont, enfin il y a plus de liens sociaux, on sort plus, on fait plus d'activités, c'est vrai que, quand on est, hem alors je sais pas si tu es en campagne, c'est ça? Ou heu
Ah oui, oui, je suis en campagne.
Oui voilà, donc c'est vrai que c'est un peu plus compliqué, heu, comme tu me l'as dit de de créer des amitiés, heu, peut-être moins de choses à faire aussi, tu sais? Heu, au niveau des sorties et cetera. Je je sais pas si si c'est le cas?
Heu, oui, en effet, c'est vrai qu'en milieu rural, on a peut-être un petit peu plus de mal, heu, à, heu, rencontrer des gens et à créer des liens d'amitié facilement, oui.
Ouais. Mmh mh. Non, mais du coup, c'est vrai que c'est c'est assez normal que de ton côté tu vois, tu, hem, comment dire? Tu sois, un peu plus, heu, en tout cas que tu ressentes que, toi, tu es un peu plus focalisée sur votre amitié que lui ne peut l'être, parce qu'au final, heu, peut-être que dans son quotidien, tu sais, il a une vie, heu, sociale hyper chargée, qu'il voit plein de monde et qu'il fait beaucoup de choses donc heu, peut-être qu'effectivement c'est pas juste un ressenti de ta part, mais tu vois, ça peut effectivement refléter quand même une certaine part de de vérité, quoi.
Mmh mh.
Hem, après, heu, aujourd'hui qu'est-ce que tu dirais que tu aimerais, en fait? Heu heu, raviver un peu la flamme, heu, j'ai envie de dire, de votre amitié ou ou tu acceptes un peu la situation comme elle est, et heu, qu'est-ce que qu'est-ce que tu auras envie heu
Hem, bah, c'est vrai que moi, heu, je lui avais proposé en fait, heu, l'année dernière de venir, heu, bah, me voir en fait. Heu, voilà de venir me visiter et visiter la région et heu, je m'étais dit que: «Bah, voilà, ce serait super sympa, qu'on se retrouverait, qu'on pourrait, bah, heu, du coup heu, bah passer des soirées à discuter vraiment, heu, comme avant heu, et heu, que ça pourrait être vraiment cool». Mais hem, du coup, heu, il a, heu, refusé, heu, mon invitation, bah, parce qu'il avait, heu, d'autres choses, heu, à faire à ce moment-là enfin qu'il il était occupé mais heu heu, j'ai pas osé en fait, reproposer, heu heu, le réinviter parce que j'ai peur aussi qu'il refuse de nouveau en fait, et que ce soit pas possible
de faire? Super. Ben, oui. Mmh. Ah, je je suis désolée que tu ressentes ça, parce que c'est mmh
Mmh.
bah, c'est vrai que c'est pas c'est pas facile, hem. Tu te tu te vois vraiment pas, c'était quand? Excuse-moi, quand est-ce que tu lui as proposé de venir? Cet été?
Heu, c'était, heu, oui cet été, ouais.
Non. D'accord et donc, là tu sais pas si avec l'hiver, heu heu, enfin, tu te sens pas du tout de de reproposer quelque chose vraiment?
Bah, c'est vrai que j'ose pas. Enfin, j'ai d'un d'un côté, j'ai envie parce que, je me dis que ce serait vraiment trop cool, heu heu, qu'il vienne et que qu'on se retrouve, et mais d'un autre côté. Bah du coup, j'ai peur qu'il refuse de nouveau, et et il y a que moi en fait, qui suis demandeuse, j'ai l'impression, heu, parce que lui il il a refusé 1 fois. Donc hem, heu, c'est vrai que pour moi, c'est peut-être à lui, heu, de dire, heu: «Ah bah tiens là je suis dispo, est-ce que je peux venir?»
Ouais. Bah oui. Mmh. D'heureux, ouais, ouais. Et est-ce que tu penses qu'envoyer, tu sais, heu, quand vous quand vous vous envoyez des messages finalement, heu, tu vois? De pas avoir, hem, une question, heu, enfin une demande, heu, vraiment claire? Dans le sens, tu vois de de «Est-ce que tu veux pas venir à ce moment-là, heu?» Et donc, de d'avoir peur d'un refus, tu sais? De passer le message plutôt de façon un peu détournée, hem, en mode, heu: «Oui, heu, tu sais que tu es toujours le bienvenu ici. Ça me ferait super plaisir, heu, que tu prennes un moment, heu, pour venir visiter la région et cetera». Enfin, tu vois? Quelque chose d'un peu plus ouvert, quoi.
Ah oui, heu, ouais, c'est vrai que j'y avais pas pensé. Mais hem, oui, peut-être que, heu, oui, implicitement, je pourrais peut-être le réinviter à étudier le, heu, la possibilité de venir, heu, me voir, ouais.
Tu vois? C'est ça, ouais. Sans sans date précise, tu vois? Sans moment précis pour pas, heu heu, que ce soit en fait, heu, même, heu, parce qu'effectivement, tu peux très bien lui lui mo lui lui proposer un moment précis et lui il peut être, heu, effectivement occupé, heu, et être dans l'impossibilité de venir. Donc, heu, ouais pour pas avoir un refus, tu vois? Heu, catégorique, heu, plutôt laisser la porte ouverte, heu
Mmh mh. Mmh mh, ouais, ouais, ça pourrait être pas mal.
Ouais, enfin, en tout cas, j'espère vraiment que, bah, que vous allez réussir aussi, tu sais, à mmh à reprendre un peu ce ce contact, qui te manque. Ça, a l'air de manquer, heu et hem, ça doit soi ouais ça doit pas être facile à vivre, heu, après dis-toi quand même que bah, de ton côté, heu, toi, tu essayes en tout cas, et ça, c'est tout à ton honneur aussi de vouloir maintenir ces liens, tu vois?
Mmh mh.
Et puis, heu, j'espère aussi que dans ta nouvelle région, tu vas petit à petit heu bah, avec, heu, des activités alors, j'entends, hein, qu'en milieu rural, c'est beaucoup plus compliqué finalement de de créer des liens heu, ça, c'est vraiment quelque chose qui qu'on entend, heu, tout le temps. Mais, hem, ouais, peut-être en faisant des activités, heu, en sortant et cetera, que tu vas pouvoir te te refaire un groupe d'amis, heu, qui vraiment soit là pour toi et heu et heu, et te soutiennent quoi.
Mmh mh. Ouais, ouais, c'est clair. Bon ben, en tout cas, ouais, heu, ben merci beaucoup, heu, bah de m'avoir écouté. Parce que c'est vrai que, heu, ça m'a fait du bien aussi de d'en parler un petit peu et et d'avoir un avis extérieur et puis, heu, bah, je vais essayer de d'appliquer ton petit conseil là. De mmh peut-être de lui envoyer, heu, un petit message, heu, pour lui rappeler, bah, en effet qu'il est le ben le bienvenu, heu, chez moi et et j'espère qu'il pourra venir.
Bah, je t'en prie. Bah, ouais et puis surtout, il y a les fêtes, donc c'est vrai que tu vois là, ton message il peut être en plus, heu, tu peux profiter des fêtes pour lui lui envoyer tes voeux et cetera, et, heu, et en profiter aussi pour heu, pour l'inviter de façon indirecte, comme ça, ça ça peut, peut-être le faire? Enfin, j'espère en tout cas.
Mmh mh. Oui, en tout cas merci beaucoup, heu, d'avoir été là. <chuckles>
Mais je t'en prie.